بُصِّي، أنا كان عندي مشكلة بصراحة، عاوزة أتكلَّم معاكِ فيها. يعني، عندي مشكلة شوية، إن أنا آآ، وأنا باختار حاجة، بابقى دايمًا حاسَّة بشك ومش متأكِّدة من اختياري ده. يعني، مَر عليَّا أوقات، كنت بابقى محتارة دايمًا، يعني، ما بين حاجتين يعني، مش هاقول لِك الحاجات الكبيرة المهمَّة بس، لأ، حتى لو القرارات الصغيرة، برضه، بتخلِّيني أدخل في دوامة تفكير كده كبيرة. يعني، فكرة الاختيار أصلًا نفسها، بت بتتعبني أو بترهقني كده شوية، دايمًا حاسَّة إن أنا ممكن أندم لو اخترت غلط أو كده، فافضل بقى مترددة كتير. يعني، أوقات، حتى ممكن أضيِّع فرص بسبب الشك، أو اللي هو، إنِّي مش متأكِّدة من اختياري أو قراري ده. فحاسَّة إن الشك بقى جزء ثابت كده في أي قرار، لازم هاخده، يبقى في نسبة شك كبيرة وعدم يقين كده، بيخلِّيني دايمًا يعني، متوتِّرة شوية. فبصراحة، قُلت أتكلَّم معاكِ كده يعني، لو في أي حاجة نصيحة أو أي حاجة تساعديني بيها، علشان الموضوع بصراحة بقى مُرهِق أوي بالنسبة لي، فقُلت أشوفِك يعني، مش عارفة أعمل إيه؟
امم. طب، أنا متفهِّمة جدًا الوضع اللي أنتِ فيه، متفهِّمة طبعًا شعورِك. فكرة إن أنتِ تكوني ما بين خيارين أو ما بين قرارين كده، أو حاجتين، أنتِ عايزة تقرِّري، المفروض تختاري إيه، أو تتوصَّلي لإيه، أو المفروض تمشي تبع أنهي واحد فيهم، طبعًا الموضوع صعب. وعلى فكرة، آآ، ده شيء طبيعي جدًا، في ناس كتير جدًا بتعاني من الموضوع ده، مش أنتِ لوحدِك يعني، هوِّني على نفسِك، لأ، يعني ده وضع طبيعي، خصوصًا لمّا بتبقى حاجة مهمَّة، إن طبعًا بيبقى في قرارات طبعًا مصيرية كده، بيبقى الواحد بيبقى صعب فيها. في ت برضه حاجات تانية، ب الواحد ب أوقات كده بيبقى عنده عدم قدرة إن هو ياخد القرار بنفسه. فآآ أنتِ من الناس دي، أ طول الوقت بتفكِّر عشان بتيجي أنتِ أنتِ تفكِّري كتير، بتقعدي تفكِّري: "آآ، القرار ده صح؟ لأ، ده غلط، طب، هيترتَّب عليه إيه؟ طب، أنا لو ما عملتوش؟ طب، لو عملته؟" ده وضع طبيعي جدًا اللي أنتِ فيه. بس يعني ما تقلقيش، إن شاء الله، هنلاقي كل لكُل حاجة حل. بس، خلِّيني كده أسألِك شوية أسئلة، بحيث إن أنا أفهم منِّك تفاصيل أكتر. أنتِ ممكن تدِّيني مثال لقرار معيَّن أو وضع معيَّن أنتِ محتارة فيه، عشان نفهم أنتِ لأي درجة وصِلتِ في ال في الحيرة. آآ، يعني في أي حاجة دلوقتي ان قدامِك أو موضوع أنتِ محتاجة إن أنتِ تاخدي قرار فيه ومش قادرة تاخدي قرار؟
بالضبط. ده حقيقي. ممكن. بُصِّي، آآ، يعني هاقول لِك مثلًا، ممكن تبقى حاجة مرتبطة شوية بالشغل بتاعي، اللي هو مثلًا، أنا دلوقتي في موقف اللي هو ابتدي طيب شغلي دلوقتي والّا مثلًا أستنى شوية، أنا برضه يعني عندي ولاد صغيِّرين، فبصراحة فكرة الشغل دي، أنا دايمًا كنت يعني أنا كنت باشتغل وبعد كده بعد ما خلَّفت ولادي لأ، آآ، سِبت الشغل بصراحة بقى لي فترة ومش عارفة أرجع والّا ما أرجعش. طَب، دي خطوة، دي ده الصح المفروض أعمله؟ طَب، أنتِ عارفة لمّا برضه بافضل فترة طويلة بعيدة عن الشغل عندي gap years كده، آآ، دي برضه مش أحسن حاجة هتفضل الgap دي تكبر قد إيه؟ طيب، لو نزِلت دلوقتي، آآ، ممكن أقصِّر مع ولادي شوية. طَب، حتى لمّا أنزل وهُم دخلوا مثلًا هيبتدوا في nursery أو هيدخلوا مدرسة أو كُل الكلام ده. طيب، أنا يومي هيكون طويل، هارجع تعبانة، ه لسَّه هاعمل لهم حاجات. دايمًا عارفة، مش عارفة آخد قرار شاكَّة في قراري ده. طَب، أنا عاوزة أشتغل، طَب، هاعرف أشتغل إزاي وأوازن؟ فعارفة، هي برضه مش خطوة سهلة ويعني، دي حاجة، الشغل ومستقبلي برضه، ما أنا لو ما اشتغلتش دلوقتي، برضه، ه زي ما باقول لِك في gap years، ف فما أعرفش، هاعرف أشتغل بعد كده والّا لأ. بافضل أفكِّر كتير أوي يعني، زي ما كنت باقول لِك دلوقتي، أفضل أوازن، المميزات إيه والعيوب إيه. طَب، وتوقعاتي أنا ل لمّا أبتدي إيه؟ طَب، توقعات اللي حواليَّ هتكون إيه؟ فاهماني؟ وكُل كمان ما أقرَّب من قرار، عارفة في صوت كده، ف ف يعني ب بييجي لي كده، اللي هو: "طَب، لو القرار ده هو طلع غلط؟ آآ، طَب، لو ال العيوب كانت أكتر من المميزات، أو المكسب اللي هييجي لي؟" فاهماني؟ فبافضل بقى، معظم الوقت، مأجِّلة القرار فترة طويلة. وحتى في حاجات بقى، لمّا آخد فيها قرار، يعني خلاص، بعد ما اخترت، أفضل عارفة مش مطمِّنة كده. بافضل برضه قلقانة، وحتى بعد خلاص ما أخدت القرار، أفضل برضه أكمِّل تفكير، وأبقى شاكَّة، طَب، إيه النتايج اللي هتحصل؟ طَب، إيه عن ال المستوى يعني، قريِّب إيه اللي هيحصل؟ طَب، على ال آآ، المستوى الأبعد إيه اللي هيحصل؟ فاهماني؟
إمم. إمم. إمم. امم. امم.
فالإحساس أصلًا لوحده يعني هو مُقلق كده شوية، أو مُرهق نفسيًا يعني.
طبعًا. طبعًا، هو اللي أنتِ فيه ده وضع طبيعي أنتِ بتفكري كله في كُل حاجة، تفكري في التفاصيل زيادة أوي، يعني في كُل فتفوتة أنتِ بتفكري فيها، يعني حتّى أنتِ لمّا خلاص بقى بتحسمي أمرِك وبتكوني هتتوكلي على الله وتاخدي القرار وخلاص خدتيه وهتبتدي تقعدي تفكري، بتفكري بعيد أوي يعني إيه اللي هيحصل بعد دلوقتي، إيه اللي هيحصل كمان شوية، طَب بعد كده مش عارفة إيه، فطبعًا التفكير بتاعِك ده هو السبب اللي بيخلّيكِ بقى عندِك آآ، شك طول الوقت أنتِ مش عارفة تاخدي قرار، طول الوقت عندِك عدم ثقة في اختيارِك، مع إن أنتِ يعني خلاص في أوقات بتاخدي فيها قرار خلاص، يعني ثبتي القرار، لأ، أنتِ برضه م مستمرّة في التفكير. وطبعًا يعني في ال في في المثال اللي أنت اديتهوني دلوقتي في قرارِك دلوقتي إن أنتِ ما بين إن أنتِ
إمم، اهم. إمم. بالضبط، ده حقيقي. إمم.
تشتغلي من س من جهة إن أنتِ ده الcareer بتاعكِ وحاجة أنتِ حابّاها، وطبعًا أولادِك يعني قرة ع عينِك يعني، فطبعًا الاختيار ما بين الاتنين صعب طبعًا وأنتِ في وضع لا تُحسَدي عليه فعلًا، وأنا متفهمّة جدًا شعورِك وقد إيه آآ، أنتِ آآ، قلوقة أوي، ودي حاجة تحسب لِك إن أنتِ كأم إن أنتِ بتفكري طول الوقت في أولادِك برضه ومش عايزة تاخدي خطوة على حسابهم، فدي حاجة أنا طبعًا باحيِّيكِ عليها هي طبعًا يعني، وده أكيد نابع عن حبِّك ل ليهم وقدّ إيه أنتِ أم جميلة طبعًا يعني. بس خليني آآ، أسألِك يعني أنتِ دلوقتي
إمم، ده حقيقي.
لمّا بتقولي آمم، أنتِ مش عارفة تقرّري، هل أنتِ يعني آآ لو هنمشِي على ال ال المثال ده، هل أنتِ دلوقتي بتقولي أنتِ ممكن تودّي أولادِك nursery وكده، برضه أنتِ آآ متخوّفة إنه أنتِ أصلًا تودّيهم nursery والّا الفكرة كلّها إن أنتِ مش مآمنة أو ممكن يبقى في حد تاني بديل طيب إن هُم يقعُدوا معاه بدالِك لو أنتِ قلقانة من الnursery وكده آآ، والّا لأ؟ وبالنسبة لشُغلِك هل أنتِ ال آآ شُغلِك دلوقتي أنتِ بتقولي إن أنتِ بعيدة عنّه كل ما تكوني بعيدة ب طبعًا بيحصَل Gap لإن أكيد بيبقى في آآ، كل أكيد بيظهَر جديد، فأنتِ بتبقي عايزة تكوني م الموضوع ده طيب أ م أنتِ هل أنتِ دلوقتي في إجازة مثلًا وحبّيتِ ت وخلاص الإجازة قرّبِت تخلَص فأنتِ مر مربوطة بوقت معيّن بحيث إن أنتِ ضاغطة على نفْسِك أوي إن أنتِ لازم ترجَعي، والّا ممكن يبقى في براح شوية من الوقت؟ يعني اشرحي لي الجزئيّتين دُول.
إمم. بالضبط. إمم. ده حقيقي. لأ بُصّي، آآ في ال في الحِتّة بتاعة الشغل بصراحة أنا مش في إجازة، أنا عاملة رز يعني عاملة استقالة من الشغل بتاعي من يمكن سنتين أ لأ 3 سنين ممكن، آآ، بس هُم بيكلّموني، هُم مستنّينني في أي وقت، أنا عاوزة أرجَع، هُم ما عندهُمش مشكلة. بس ال الفكرة فأنا لأ، أنا مش ضاغطة على نفْسي، يعني هي مش اللي ضاغطني أو مش اللي خلّيني دايمًا حاسّة إن أنا آآ، لازم آخُذ قرار أو حاجة ضاغطاني أو كده آآ، فكرة إن أنا مثلًا الإجازة بتاعتي هتخلَص أو كده، لأ هي دي المشكلة فعلًا عندي أنا، إن أنا فعلًا متردّدة ودايمًا شاكّة في اختياراتي ده ممكن يطلَع صح، ده ممكن يطلَع غلط، لكن لأ خالص هي مالهاش علاقة بإن مثلًا آآ، أجازتي هتخلَص وكده وده ضاغطني، لأ خالص، أنا ممكن فعلًا أرجَع للشركة بتاعتي وكمان ممكن ده يكون حَل سهل، بس أنا برضه آآ مش عاوزة برضه أبقى رابطة نفْسي بال بالشركة دي بالتحديد، أنا برضه عاوزة آآ أ أرُوح شركة أكبَر وكده، هيبقى برضه فكرة إن أنا عندي Gap year. آآ، ف فهي دي اللي م آآ يعني بتخلّيني أفكّر شوية في حِتّة ال اللي هو أنا عاوزة برضه آخُذ قرار آآ فكرة بصراحة مش فكر أنا بصراحة آه، باخاف عليهم أوي و وحاسّة إن هُم آآ، ما إحنا لو هُم حابّين يقعُدوا معايا وأنا حابة أقعُد معاهم فاللي هو هيزعَلوا أوي لو هُم ودّيتهم مثلًا حضانة أو يرُوحوا الnursery بتاعتهم أو كده. وفكرة إن أنا أسيبهم مع حَد، بُصّي أنا عاوزة أقول لِك الأطفال عمومًا هُم مرهقي يعني يعني هو ال اللي ما يعملوا م بيحتاجوا مجهود كبير أوي، فهُم هيبقوا فعلًا لو أي حد مامتي مثلًا أو حماتي أو كده، آآ، الموضوع هيكُون مرهِق أوي بالنسبة لهُم إن هُم يكونوا كمان معاهم، هُم طفلين مش طفل واحد كمان، فالموضوع هيبقى صعب أوي إن أنا أسيبهم مع حد، هيبقى لازم بصراحة حضَانة أو خلاص بقى هيبقوا دخ هي شوية وهيدخُلوا في مرحلة المدرسة كمان عشان حتى لو آآ، هيتعلّموا ويستفيدوا. آآ، بس بصراحة أنا باقول لِك إن هي مش فكرة إن هو في حاجة مأثّرة على إن أنا مش عارفة أختار، لأ هي فعلًا دي مشكلة عندي أنا إن أنا دايمًا آه، حاسّة إن أنا آآ، شاكة في اختياري أو إن أنا هاختار غلط أو ممكن أندَم، يعني فكرة إن أنا أختار دي بتبقى ليها تأثير أوي عليَّ أو وكمان حاجة بتأثّر عليَّ كمان على نفْسيتي، اللي هو باحس إن طاقتي كده بتُستنزَف يعني من كتر ما أنا عمّالة بافكّر، أفكّر ومش عارفة أوصَل لقرار يعني أعمله.
آه. إمم. إمم. إمم. تمام. اهم. مرهِق. طبعًا. إمم. عامةً. آه. فهمت. طيب، بُصِّي، هو الفكرة كلَّها إن أنتِ طول الوقت بتشكِّي، طول الوقت بتفكِّري. فأنا آآ، إيه رأيِك إن أنتِ لمّا تيجي تاخدي أي قرار أو تحتاري ما بين حاجتين، تجيبي ورقة وقلم وتكتبي مميزات وعيوب كُل واحدة فيهم؟ وطبعًا مع الاستعانة بحد إن هو يشجِّعِك إن أنتِ تتكلَّمي معاه، تخرِّجي كُل التردُّد اللي جوَّاكِ والمخاوف اللي معاكِ. وجود حد، آآ، ب أنتِ بتثقي فيه، يعني آآ، زيّ جوزِك، زيّ والدتِك، أي حد يبقى مُقرَّب منِّك أنتِ بتثقي فيه، يفكِّر معاكِ وياخُد الموضوع بس حاولي برضه أنتِ لمّا تعرضي الأمور على نَفْسِك أولًا، تحاولي إن أنتِ تختاري قرار حتى لو بشكل مبدئي، وبعد كده تعرضي بقى الفكرة، ب ب لمّا أنتِ تقعدي مع نَفْسك وتفكِّري في المميزات والعيوب، تعرضي الفكرة بقى على حد مُقرَّب منِّك، هو برضه لمّا يسمع وجهة نظرِك مع وجهة نظره هو، ممكن يظهر لِك حاجة أنتِ مش عارفاها، أو ممكن فعلًا يأكِّد على الاختيار بتاعِك. فأنتِ محتاجة إن أنتِ تستعيني بحد آآ، علشان تقدري تقلِّ بسبب إن أنتِ طول الوقت بتفكِّري في حاجات كتير جدًا. وعايزة أقول لِك إن مش لازم طول الوقت تحسبي كُل حاجة، خصوصًا لمّا أنتِ تقعدي تقولي: "طب، بعد كده هيحصل إيه؟" لأ، أنتِ محتاجة إن أنتِ يعني تفهمي حتى على المدى ال ال القصير وبعد كده تبقي تشوفي على الم ع على المدى البعيد. فاهماني؟ فلازم تاخدي الموضوع معاكِ خطوة بخطوة. ما ي م لمّا تفكِّري في كل حاجة في وقت واحد مش هتقدري إن أنتِ تاخدي قرار، لكن لمّا تفصِّلي كل حاجة لوحدها هتبتدي إن أنتِ تاخدي، آآ، آآ، خطوة لقدَّام. طبعًا مع المساعدة هتلاقي التشجيع، إن حد بيزُقِّك إن أنتِ تختاري، آآ، حاجة معيَّنة، أو إن هو يثبِّتِك على أول الطريق. فأعتقد إن دي حاجة ممكن تساعدِك، آآ، شوية، إن أنتِ يقِل عندك الشك أو التردُّد إن أنتِ م تختاري غلط. هل أنت شايفة إن دي حاجة ممكن تساعدِك في الموضوع؟
أيوه. أيوه، أيوه فهماكِ. بصراحة، عندِك حق، يعني هو أنتِ فكرة إن أنا أكتب مميزات وعيوب، دي هتخلِّي الحاجة قدَّام عينيَّا، شايفة إيه ال حتى إيه ال أكتر من إيه، فعشان ده يساعدني شوية في الاختيار، آآ، أكون مايِّلة لحاجة واح وكمان لمّا حد ي يساعدني، أو أنا شايفة إن ده فعلًا ممكن هيبقى بيشجِّعني أوي، وزيّ ما بتقولي، ه هو اللي هيخلِّيني يزُقِّني كده، إن أنا آخُد خطوة. فممكن ده يفرِّق معايا. بس أنا مُجرَّد الكلام معاكِ، بجد فرِّق معايا جدًا. فحابَّة أشكرِك على وقتِك ونصايحِك دي يعني.
على إيه بَس أنا دايمًا من هنا لمساعدتِك.